Ừm. Đúng rồi, thế thì bạn thấy là cái điều này nó sẽ ảnh hưởng đến cái bài học rút ra nhiều hông?
A lô. Có chứ. Ừm, vậy giờ phải nên mình, à, luôn tìm hiểu thông tin một cách đa đa chiều, tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin. Ừm, để có, ừ, cái cái nhìn, à ha, trung lập nhất, chứ không mình bị ừ, không bị, a, cực đoan hay há.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Mình thấy cái điều này khá là hợp lý nha, tại vì thực ra thì bản th thân mình nếu mà chỉ biết nhìn một phía thôi á, thì mình gọi là sao ta, mình muốn học từ lịch sử, nhưng mình lại học từ một cái lịch sử sai thì đương nhiên làm sao mà rút ra được bài học được. Cho nên đôi khi là mình phải khách quan. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Điều này rất là tai hại ha, cho nên là, kiểu, mình nghĩ đúng là như bạn nói là mình phải tìm hiểu như cái gì đó lịch sử là phải từ nhiều phía để mình có một cái nhìn khách quan, đúng hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Hoặc là mình rút ra bài học nó cũng bị sai luôn. Ừm. Đúng rồi. Từ cái nguồn chính thống của tin, a
Ừm. Ồ!
đáng tin cậy á.
Ừm. Đúng rồi. Tại vì nhiều khi nha, mình đọc những cái như Wikipedia trên mạng này mình thấy là, trời ơi, nhiều khi nó cũng quá trời ý kiến luôn, mình cũng cảm thấy bị loạn ấy.
Ừm, ừm. Ừm. Mình đọc rồi thì mình cũng, ừm, tự phân tích, mình đánh giá nữa thôi. Có những cái thông tin mình tự phân tích mình biết nó đúng hay là sai luôn, chứ không cần, ừm, à, tìm hiểu luôn. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm. Ừ, ô kê. Ừm. Mình cũng cảm ơn những chia sẻ của bạn về lịch sử nha. Ờ. Chúc bạn một ngày vui vẻ nha. Bye, bye!
Ừm. Cám ơn bạn vì cuộc trò chuyện. Bye, bye.